آه طبعًا. القرآن طبعًا حاجة جميلة جدًا روحانيّات طبعًا عالية جدًا بتدّي الإنسان طاقة يستمد من القرآن طاقة كبيرة جدًا والصلاة وال والتأمُّلات والحاجات دي طبعًا مفيدة جدًا ليك في حالتك دي كمان يعني، وكمان أنت لازم تنام بدري شوية، يعني حاول إن أنت برضه ما تسهرش. آآ إن برضه السَهَر بيوتّر الأعصاب جدًا، وبيبقى في مجال بقى لإنّك أنت يعني م آآ اد آآ أح أمّا تنام متأخّر هتبقى أعصابك متوتّرة وده بيساعد جدًا المُخ بيبقى في مراكِز كده في المُخ بتب ت يعني السَهَر بي بيأثّر عليها جدًا، فأكيد برضه لمّا تنام تنظّم نومك وتنظّم وق تعمل وقت كده ثابت ل للنوم، ده برضه هيبقى حاجة مفيدة بالنسبة لك. فإيه رأيك في موضوع إنّك تنام بدري ده، هل متاح ليك إنّك أنت ممكن تنام في ميعاد مُحدّد؟
أ طَب بُصّي، هو هو هاحاول. يعني أنا الموضوع دَوّة بُصّي، هو أنا م يعني آآ الموضوع صعب شوية عليّا دلوقتي حاليًا إن أنا آآ أنام في معاد ثابت لإن أنا زي ما قُلت لِك كان آآ موضوع الشُغل والكلام دوّة، وأوقات بيبقى مت يعني متغيّر شوية. آآ بس لو ال فعلًا ده هيجيب نتيجة، لأ أنا ه هاحاول أعملها هاحاول أضبُطها حتّى أضبّط ز مع زمايلي في الشُغل وكده إن أنا آآ الفترة دي على الأقل كده إن أنا أضبّط معاد ثابت آآ Shift ثابت سواء في النهار أو بعد الضهر، بحيث إن أنا آآ آجي في الليل لأ يعني م ب بدري كده شوية أروح نايم ونوم منتظم وكده، فأنا هاعملها يعني وماشي دي حَل آآ ممكن أجرّبه وحتّة حتّة إن أنا أشغّل القرآن بصراحة برضه آه، يعني أنا لأ أ هاجرّب برضه إن أنا أشغّل قرآن و وإن شاء الله هيجيب نتيجة. يعني أنا أنا زي ما قُلت لِك أنا جرّبت جرّبت ال إن أنا اتو إن أنا اتوضّى وكده، آآ بس ما بصراحة ما كنتش باشغّل قرآن ولا حاجة يعني م يعني وب وباسيب الموبايل بعيد عنّي شوية قبل ما بانام، ف فم هاجرّب يعني وهاجرّب الإتنين مع بعض يعني وإن شاء الله يجيبوا نتيجة.
إمم. آه. بالضبط. إمم. في حاجة آه. أكيد، أكيد. إمم. أكيد ممكن. آه. الحاجات د دي هتبقى مفيدة بالنسبة لك جدًا وكمان في حاجة مهمة جدًا، جدًا أنا نسيت أقول لك عليها، إنّك أنت حاول ما تاكُلش قبل ما تنام بفترة بسيطة، يعني حاول آآ تأخَّر ميعاد الأكل بتاعك، يعني يا تبدَّره شوية عن إن أنت متعوِّد عليه، لإن برضه المعدة المليانة مع الأكل ممكن تجيب برضه تكون سبب في كوابيس يعني.
تصدّقي أنا فعلًا أنا باعمل الحتّة دي إن أنا أنا دايمًا قبل ما بانام باكُل على طول. أنا فعلًا لأ ما فكّرتش فيها دي خالص، يعني حتّة إن أنا آآ لأ ده أنا لازم بُصّي اللي هو أنا باتعشّى وبعدين أنام، اتعشّى وبعدين أنام. اللي هو لأ، ف ما ما ما فيش اللي هو استنّى شوية أو الكلام ده. فماشي ها دي هاعملها برضه الحتّة دي هاجرّبها، حتّة إن أنا آآ آكُل بدري شوية قبل ما آجي أنام أو لو خلاص عرفت إن أنا هانام بقى، خلاص ما فيش آكُل بقى، اللي هو ما أستنى لتاني يوم. آآ ب آه. بصراحة يعني أنا أنا أنا مُتشكّر جدًا ليكِ بصراحة على نصايحِك الحلوة دي م يعني وهاجرّبهم إن شاء الله وإن شاء الله هيجيبوا معايا النتيجة، شكرًا جدًا ليكِ.
إمم. آه. ي آه حاول. إمم. بالضبط كده. هابدَّره شوية يعني مو معاد الأكل. أكيد، شكرًا ليك، معاك في أي وقت.